طب احكِ لي كده عن، آمم، روتينك في اليوم، آمم، ب يعني بتصحى إمتى؟ أنت أصلًا بت ب كائن، آآ، مسائي كده، بتصحى بالليل والّا بتصحى الصبح والّا بتعمل إيه؟
لأ هو من ناحية اللي يعني مثلًا أنا باصحى الصبح والّا باصحى بالليل، فأنا يعني لأ عادي طبعًا، بانام بالليل عادي وباصحى الصبح؛ لأن أنا أصلًا ورايا جامعة، فباضطر طبعًا إن أنا أنام مش متأخر أوي يعني، بس اللي هو نوم عادي الساعة 01:00 مثلًا الساعة 02:00، لأن مثلًا على حسب المحاضرات بتاعة تاني يوم، ممكن يبقى عندي مثلًا محاضرة الساعة 08:30 ممكن مثلًا يبقى عندي محاضرة الضهر. فال مثلًا اليوم اللي أنا بابقى ورايا فيه كلية الصبح بدري، أنا لأ اليوم ده أنا بانام بدري، إنما مثلًا لو الكلية مثلًا الساعة 10:00 الساعة 12:00 لأ عادي ممكن مثلًا أنام الساعة 02:00 أنام الساعة 03:00 كده يعني.
آه. امم. آه، على حسب ظروف اليوم يعني.
آه بالضبط كده، ف
طَب طَب أنت عندك طقوس كده أول ما بتصحى بتعملها؟ يعني كوباية قهوة كده مثلًا، آآ، أسمع موسيقى معينة، أو أعمل ألاقي في ال بتعمل إيه أول ما بتصحى كده من النوم؟
والله بصراحة يعني مثلًا أول بس ما أفتح عيني كده، طبعًا بامسك الMobile باشوف مثلًا بقى إيه اللي حصل بقى إيه، في الكام ساعة اللي أنا نمتهم دول بقى، إيه اللي حصل في الكون بقى. آآ، أبدأ مثلًا أشوف صحابي باعتين لي إيه، ممكن برضه وبرضه أهم حاجة عندي إن أنا أصحى أمسك الMobile أشوف هل المحاضرات اتلغت والّا لأ، لأن ساعات، آآ، بيبقوا هُم لغوا المحاضرة، وأنا ما أعرفش وما مسكتش الMobile وآجي أرُوح الكلية وأقعد بقى أمشي وأرُوح الكلية وبعد ما أوصل، يعني أكتشف ساعتها كمان إن ما كانش في محاضرة. بصراحة بقى باندم، باندم ندم عمري.
<chuckles> آه. امم. آه. آه. امم، تكتشف، آه. وحشة أوي دي، <laughs> أيوه. <laughs>
آه فباضطر بقى إيه، دلوقتي خلاص اتعلمت من غلطي، أول ما أصحى أشوف أفتح الGroup أشوف مثلًا في محاضرات والّا لأ، تمام، لو في محاضرات بابدأ بقى إن أنا إيه، أمسك الmobile 10 دقايق كده، بحيث إن أنا أفوق. آآ، مثلًا أ طبعًا بقى إيه، بارُوح آخد دش مثلًا، آآ، باحضّر كوباية القهوة بتاعتي، آآ، بحيث إن أنا أفوق
<chuckles> امم. <sniffs> آه، وكنت لسه هاسألك، إيه أكتر حاجة بتخلّيك تحس إنك عندك نشاط، يعني اليوم كده بيبتدي فبتحس إن في بقى حيوية كده و ومقبل على الحياة؟
والله يعني مثلًا أوّل ما بافوق كده وخلاص اللي هو إيه بدأت أمسك أعصابي كده شويّة، آآ، باحاول ألعب شويّة رياضة كده على السريع، شويّة ضغط، شويّة بطن. آآ عندي برضو حديدة كده هِنا عاملها في ال في الأوضة يعني بالعب عليها شويّة عُقلة، بحيث برضو إنّه إيه يعني أعمل شويّة تمارين كده الصبح بحيث برضو إنّها تخلّيني نشيط طول اليوم برضو. طبعًا برضو في كوباية قهوة عشان برضو تفوّقني كده. آآ، وبعد كده بقى إيه، بابدأ بقى مثلًا إن أنا آخد دُش، بابدأ بقى إن أنا ألبس، وأب أروح بقى الكُلّية بقى إيه وأبدأ يومي بقى.
<sniffs> امم. حلو. آه. امم. امم. امم. آه طب أنت آآ، أيامك كُلّها كُلّ شبه بعضها؟ والّا آمم آآ، يعني في نظام معيّن و routine أنت ماشي عليه ما بيتغيرش؟ والّا كل يوم بيكون مختلف عن اليوم اللي قَبلُه على حسب ظروفه؟
والله هو على حسب الكُلّية بتاعتي. يعني مثلًا عندي الكُلّية بتاعتي 3 أيام بس، فال3 أيام دوْل يُعتَبروا هُم نفس الroutine بتاع كل يوم زي التاني. يعني مثلًا اللي هو نفس الكلام أصحى اعمل شويّة تمارين، أشرب كباية القهوة، ألبس، أروح ال الكُلّية مثلًا. بعد ما باخلص الكُلّية برضو بابدأ إن أنا أروّح. آآ، أنا الفترة دي مش شغال، بس أنا كنت من فترة آه كنت شغال، فاليوم برضو كان متلخبط شويّة، بس الفترة دي أنا مش شغال فباروّح بقى إيه آآ، برضو آخد دُش كمان، أغيّر برضو آآ، نتغدى سوا أنا أنا بقى وعيلتي آآ، أَقعد بقى إيه مثلًا لو هانام شويّة طبعًا لأن ال الحَر بقى وكده، فمثلًا ممكن أخطف مثلًا إيه 3 4 ساعات نوم، بعد كده بقى أبتدي أشوف مثلًا إيه اللي ورايا مثلًا. آه يعني 3 4 بس كده. أبدأ مثلًا أشوف أنا أخدت إيه في الجامعة، وبعد كده بقى إيه أذاكر مثلًا محاضراتي، أشوف مثلًا لو ورايا تسليمات أسلِّمها، باروح برضو أسلِّمها آآ الحاجات دي يع
امم. امم. امم. أيوه. <laughs> 3! آه. <laughs> وبس! آه. <sniffs> امم. بتحب تِذاكر في البيت؟ بتحب تِذاكر في البيت والّا آآ بتحب تِذاكر في مكان تاني برّه البيت مع أصحابك، آآ في café ف في كده؟ والّا ليك طسو طقوس برضو معيّنة إنك تِذاكر بشكل معيّن؟
والله المذاكرة لو في الأيام العادية اللي هو مثلًا ما فيش مثلًا ورايا midterm ما فيش مثلًا ورايا final الكلام من ده، لأ أنا باذاكر طبعًا في البيت. إنما مثلًا جو بقى إن أنا أذاكر مع صحابي ده طبعًا يعني استحالة طبعًا لأن إحنا لمّا بنتجمع مش بنذاكر خالص، إنما بقى إيه وقت الmidterm مثلًا أو وقت الامتحانات، لأ أنا ساعتها باروح workspace
امم. آه أكيد. آه، بتبقى بت بتحس إنك مركِّز وأنت لوحدك أحسن؟
آه طبعًا، يعني وأنا في البيت بابقى مر يعني اللي هو مش التركيز الwow يعني بس لو فترة امتحانات وكده لأ أنا ممكن ساعتها إن أنا أروح workspace آآ أذاكر بقى هناك بقى، آخد room مثلًا أقعد بقى لوحدي كده إيه ما فيش بقى حواليَّ أي صوت، ولا داخل لي صوت ولا صوتي خارج. أبدأ بقى أذاكر كده على روقان كده بحيث برضه إن أنا ألِم المنهج، آآ ما فيش حاجة تشتتني، أبعِّد طبعًا الموبايل عني خالص.
امم. امم. امم. امم. امم. حلو أوي. آه
كده يعني.
طب ما حلو أوي الroutine ده. طب م خلّيني أقول لك <tsk> يعني بالنسبة لوقت الراحة، يعني أكيد بتخصص لنفسك وقت ف ب ب في اليوم كده لنفسك، ب بتعمل فيه إيه؟
والله هو مثلًا الوقت ده بالذات بييجي بعد إيه بعد لمّا أنا باخلّص الجامعة وباروّح، آآ طبعًا بانام مثلًا 3، 4 ساعات كده، باصحى مثلًا في حدود الساعة كام؟ 20:00 مثلًا، 20:30. فأنا بقى لمّا باصحى بابدأ إيه أقعد مثلًا شوية على الموبايل آآ ساعتها بقى إيه مثلًا باتعشى وكده في البيت وأكون برضه قعدت مع عيلتي شوية بعد كده بقى أنا بقى إيه بابدأ أشوف بقى إيه حياتي أنا بقى اللي هو إيه أخرج بقى شوية، آآ أقعد أقابل مثلًا صحابي بقى نقعد على القهوة شوية، نتمشى، نلعب شوية بلايستيشن، حاجات بقى من اللي بترفه دي عشان برضه إيه يعني تفصل برضه اليوم شوية مش كلّه هيبقى مذاكرة، دراسة كده يعني.
امم. امم. امم. امم. يعني بتبقى مخطّط له إن أنا مثلًا ها هاخلّص إنك هتخلّص مثلًا الحاجات دي م ب ب أو بيبقى عندك جدول مثلًا أخلّص المهام اللي ورايا دي، فأبدأ أكافئ نفسي فهاخُد مثلًا ر ر Rest كده في اليوم، أخرُج مع صحابي أو أقعد مع عيلتي أو كده، والّا هي بتيجي بالصُدفة، يعني خلّصت هاعمل، ما خلّصتش مش هاعمل؟
والله في يعني مُعظم الخروجات بيني وبين صحابي، فإحنا بنكون متّفقين عليها مثلًا من وإحنا في الجامعة، يعني مثلًا إحنا في الكُلّيّة عادي وكُلّ حاجة، نتّفق مثلًا النهارده مين وراه إيه، لو مثلًا كُلّنا فاضيّين وكده، فخلاص إحنا نتّفق إن إحنا نخرج مثلًا النهارده، هنتقابل مثلًا على القهوة، آآ أو مثلًا نتقابل مثلًا في الكافيه ده الساعة كذا، فخلاص إحنا خلاص عارفين دلوقتي إن في الوقت ده لمّا اللي إحنا متّفقين عليه هنتجمع كُلّنا مثلًا، فلو حد بقى وراه أي حاجة مثلًا يخلصها قبل أو بعد ما نخلص، آآ برضه بحيث آآ نكون يعني ضبطنا وقتنا، وبرضه بقى في الأيام العاديّة، ممكن مثلًا ما نكونش اتفقنا، عادي وإحنا بقى في البيت مثلًا حد حب يخرج أو كده، آآ عادي ممكن بقى يكلِّم حد من صاحبُه يشُوفُه مثلًا لو فاضي ننزل سوا.
<sniffs> إمم. إمم. إمم. إمم. إمم. تمام. يعني أنت مفروض بتح بتحدده وبعد كده ت تخلّص اللي وراك كنوع من أنواع التشجيع يعني. طيّب وأنت دلوقتي لو أنت بقى فاضي في البيت، ما فيش حد تخرج معاه، وما فيش وخلّصت اللي وراك وكده، وعندك وقت فاضي، إيه إيه أكتر نشاط ممكن بتحب إنّك تعمله، يعني تحب إنّك تقعد مثلًا على الsocial media، تلعب مثلًا آآ game، حاجة، ت تتفرّج على التلفزيون، بتعمل إيه، لو عندك ساعتين كده <chuckles> في البيت فاضيين؟
بالضبط كده آه. والله أنا مثلًا هو لو على الأمر مثلًا ساعتين، لأن برضو بقى في برضو طبعًا أوقات أكتر، ممكن مثلًا بال5 6 ساعات عادي. أنا مثلًا صحيت الساعة 20:00 وأنا مش هانام إلا الساعة 01:00، ومش هاخرج النهارده، فأنا تقريبًا قدّامي حوالي 5 ساعات، فبصراحة إيه باعمل كذا حاجة تكون مختلفة عن التانية.
آه، امم. أ زي إيه كده؟
يعني مثلًا آآ، باقعد برضو مع العيلة شويّة، مثلًا ساعة مثلًا ساعة ونُص كحد بقى إيه لحد ما نزهق من بعض كده، أبدأ إن أنا إيه أدخل بقى الأوضة، آآ، أمسك بقى الموبايل شويّة، أقعد على الsocial media مثلًا آآ، ساعة برضو والّا حاجة، أبدأ إن أنا مثلًا ألعب، أشوف أي games مثلًا ألعب برضو شويّة لحد برضو ما ازهق، بحيث مثلًا الساعة بقت، 23:00 مثلًا وأنا عامل حسابي إن أنا أنام الساعة 01:00، فيبقى لسه لسه ساعتين وكده. آآ، ب بافتح بقى طبعًا مسلسل أو بافتح فيلم مثلًا أنا كنت عايز أتفرّج عليه أو المسلسل مثلًا بتاعي، فبابدأ بقى إن أنا أتفرّج عليه لحد ما الساعة تيجي 01:00 كده والّا حاجة. أنا أصلًا من نَفسي جسمي اتعوّد إنّ هو ينام في الأوقات زي دي، الساعة 01:00 02:00 كلام من ده، فجأة ألاقيني نمت، وأنا فاتح حتّى المسلسل.
امم. <laughs> امم. امم. آه، حلو. <chuckles> طب أ في فت في ال في الوقت اللي بتُقعد فيه مع عيلتك وكده، بتبقوا بتشاركوا مثلًا م لو همُ بيطبُخوا بتساعدهم، والّا بت بيبقى بس مُجرَّد قعدة كلام ومثلًا وكده، بتشار يعني إيه نوع المُشاركة اللي بتشاركها مع بعض؟
لأ، لأ، طبعًا في حِتّة الطّبخ دي أنا لازم أكون أساسي موجود في المطبخ أصلًا، يعني لو هُم مثلًا جينا مثلًا نِحَضّر العشا أو كده، هو الغدا بصراحة مش باحضّرُه طبعًا معاهم، أو أو إن أنا باساعد فيه خالص، لإن أنا أصلًا باكون جاي من الكُلِّيّة في الأوقات اللي أنا عندي كُلِّيّة فيها باكون جاي من الكُلِّيّة عادي، طبعًا بقى إيه هلكان بقى مش قادر، فلأ، الأكل يكون جاهز، إنما مثلًا لو وقت العشا أنا بقى خلاص نمت وصحيت وفُقت كده، أبدأ بقى إن أنا أحضّر معاهم مثلًا، أشوف مثلًا هُم محتاجين إيه، آآ لو هُم مثلًا مش عارفين ياكلوا إيه أنا ممكن أقترح عليهم، أو أنا أنا بقى اللي أطبُخ مثلًا، وهُم اللي يساعدوني، بحيث برضه إن إحنا كُلّنا كده نشارك كده مع بعض.
<sniffs> <laughs> حلو. آه. امم. ته آه. امم. حلو، آه. جميل أوي، بس أنت لو عندك وقت فاضي، تقدر إنّك تبقى تطبخ يعني أو تش تشارك في الطّبخ في في الغدا؟ لو أنت مثلًا ما عندكش مُحاضرة، أو ما عندكش امم شُغل، بيبقى عندك يعني رغبة في إنّك تعمل كده، والّا أساسًا مش آه.
آه طبعًا، يعني أنا في مثلًا أوقات
إيه هيت طب إيه أكتر أكلة بتحب تشارك فيها؟
والله هي بصراحة المكرونة يعني. أنا باحب المكرونة جدًا بجميع أنواعها بقى آآ، حاجات حاجات كده برضه إيطالي برضو هُم مش بيعرفوا يعملوها أوي فأنا بادّيهم برضه التريكات بتاعتها، كلام من ده.
حلو أوي <chuckles> آه. امم. <tsk> آه. آه، أنت بت امم. حلو ده، طب في في وقت معيّن بت بيجمعكم في ال ال كأسرة مع بعضيكم، وقت غدا، وقت عشا، وقت فطار، لازم نتجمع في الوقت ده؟ ما ينفعش حد يم
بس برضه والله إحنا إحنا كعيلة إحنا كعيلة يعني مرتبطة جدًا، بصراحة اللي هو إيه وقت الغدا إحنا لازم كلّنا نتغدى، لو في حد هيتأخر نص ساعة فإحنا كلّنا هنستناه كمان نص ساعة لحد ما ييجي ونتغدى سوا. برضه وقت العشا نفس الكلام برضه لازم نتعشى كلّنا سوا، إلا مثلًا لو في حد مثلًا إيه عنده ظرف، كلام من ده، مش هيقدر مثلًا ييجي دلوقتي هيتأخر ساعتين 3، فلأ كده الموضوع يعني أڨور فلأ، لو مثلًا نص ساعة أو حاجة إحنا ممكن نستناه. بس إحنا بنحب إننا نتغدا كلّنا سوا، نحب مثلًا نتعشى سوا.
<sniffs> امم. امم. امم. آه. امم. بس طقوس إنك تاكلوا مع بعض دي حاجة لسه م يعني بتشاركوها مع ض بعض ويعني ما بتستغنوش عنها.
آه طبعًا ده لازم كباية الشاي برضه اللي بعد الأكل دي. دي لازم كلّنا نشرب سوا.
ح حلو أوي، حلو أوي. طب قُل لي أنت بتحب البيت <tsk> آآ حواليك تبقى هادي والّا أ بتميل للهدوء أكتر والّا بتميل إن يبقى في حركة و ويعني نشاطات كده بتحصل في البيت و وصوت وكده؟
والله بصراحة هو على حسب الMood بتاعي، يعني مثلًا أنا لو الMood بتاعي مثلًا كُويّس وفرحان ومبسُوط، لأ، أنا عايز بقى دوشة تكون في البيت، ولاد أُختي بقى يكونوا موجودين بقى، آآ إخواتي برضه كُلّهم يكونوا متجمّعين، نقعُد بقى نِنكُش في بعض، نقعُد نهزَّر ونلعب أي حاجة من دي، إنّما مثلًا بقى لو اليوم كان ضغط مثلًا، أيام برضه أنا ما كنت باشتغل آآ مع الكُلِّيّة، كنت الموضوع بقى بيبقى صعب، باجي بالليل مثلًا مش طايق نفسي أصلًا، أو عايز أنام، باجي مثلًا ألاقي صُداع الكلام من ده فلأ، باسكِّت كُلّه طبعًا، عشان طبعًا داخل أنام، لإن أنا ورايا بُكرة أصلًا كُلِّيَّة، ولو هاذاكر لو هالحق أصلًا أذاكر ساعة بس، يعني قبل النوم فكده خلاص اليوم كُلّه أصلًا ضاع، واليوم كُلّه طبعًا بقى صعب بالنسبة لي فلأ، أنا مش عايز أي صُداع في البيت خالص.
آه. <laughs> تمام. آه. أوكي، آه. امم. آه، طب آآ حلو، يعني حلو إنّك عارف أنت بت تعرف تحدِّد أنت عايز إيه إمتى، <tsk> طب قُل لي كده أنت بت بتحب تنهي اليومك إزاي؟ يعني مثلًا بتقرأ، آآ ب بتتـف بتشوف على الموبايل، أو ب ب بتحب تِسرَح كده وتتأمّل في اللا شيء، أو أي حاجة بتحب ت تنهي اليوم إزاي؟
أيوه بصراحة يعني أول مثلًا ما باجي أنهيه، يعني في برضه حاجة مُتشابهة إيه آآ لبداية يومي، برضه بالعب برضه شوية تمارين طبعًا، لإن طبعًا ما عادش في وقت إن أنا أروح الGym فبقيت باقضيها كده في البيت كده إيه حاجات خفيفة برضه، عشان برضه إيه إن أنا أحافظ على جسمي، آآ بعد كده بقى طبعًا بامسك الموبايل، آآ باقعد بقي على الموبايل مثلًا ممكن ساعة والَّا حاجة، آآ أقلِّب بقي في الSocial Media أشوف مثلًا الحلقة بتاعة النهارده من المسلسل اللي أنا متابعُه كلام من ده، آآ ممكن برضه يعني خلاص أنا خلّصت الحلقة، وبرضه مش ليا نفس إن أنا أنام أوي، ممكن بقى ساعتها يعني أطفي النُّور عادي بتاع الأوضة، وأقفِل الباب علَيّا، وأسيب بقي الموبايل كده على جَنب، وأقعُد بقي إيه أتأمل كده في السقف شوية، آآ أقعُد إمم.
إمم. إمم. إمم. إمم. إمم. إمم. بتقعُد تراجِع نَفسَك كده في أحداث اليوم اللي حصلت؟ لأ، أنا عَملت حاجة مثلًا غلط النهارده، لأ، المفروض كنت أعمل كذا، آآ اليوم النهارده ما اترَتِّبش أحسن حاجة، كان المفروض عندي مهام مُعيّنة أخلَّصها، وم <tsk> بتعمل كده والّا ب ب بتسيبها بقى اليوم يمشي زي ما يمشي؟
لأ، لأ، أنا باحب طبعًا باحب التفاصيل بتاعة كُلّ حاجة، يعني مثلًا النهارده إيه بقي اللي حصل من أول اليوم لحد آخرُه، باقعُد بقى أفكّر فيه، ساعات برضه باكتشف مثلًا حاجة أنا ما كنتش واخد بالي منها في اليوم، بابدأ أكتشفها لمّا أنا فكرت فيها مثلًا، آآ أو ربطت الأحداث مثلًا ببعضها، وطبعًا بعد ما باخلّص اليوم ببدأ بقي إيه أشوف اليوم الجديد أنا هاعمل فيه إيه، بابدأ بقى أمَهِّد مثلًا هاصحى بكرة إمتى، هاروح أعمل كذا، هل مثلًا هاقابل صحابي دُول؟ آآ ورايا مثلًا كذا مِشوَار محتاج إن أنا أعملهم بكرة ضروري، فابدأ إن أنا إيه خلاص حاطط الموضوع في دماغي عشان أفتِكرُه، كده يعني.
إمم. إمم. آه. إمم. إمم. و ترتب دماغَك وكده، آه.
وبارتب أفكاري بقى.
حلوة. طب آآ خلّيني أسألك سؤال أخير. لو لو في عادة واحدة ل آآ لازم تبقى جزء من routine يومك، كُل يوم لازم تعملها، هتكون إيه؟ أو هي إيه؟
هو بصراحة طبعًا هو بصراحة طبعًا حاجة باعملها مرتين في اليوم آآ زي ما أنا ذكرتها من شوية هي الإيه ألعب شوية رياضة، كلام من ده، اللي هو شوية ضغط، شوية بطن، شوية عقلة مثلًا، شوية تمارين مثلًا خفيفة، آآ باكون منزِّل أنا برنامج على الموبايل برضه آآ اللي هو مثلًا النهاردة ورايا شوية تمارين معيّنة أحاول إن أنا أعملها كلّها مثلًا، الصبح مثلًا وبالليل. طبعًا في نُص اليوم ساعات مش بالحق مثلًا بقى كُلية، آآ لمّا باجي مثلًا بانام شوية، باذاكر، كلام ده، فمش بالحق في نص اليوم فباخلّيها في أول اليوم كده وفي آخر اليوم بحيث برضه إن أنا إيه أحافظ على جسمي طالما أنا مش بانزل الgym وما فيش وقت للgym فلأ خلاص أنا أستغل الوضع، هي يا دوب تِلت ساعة، نص ساعة بالكتير جدًا يعني آآ ممكن في اليوم كلّه.
امم. امم. آه. أبقى حلو أوي إنك عامل لنفسك نظام وفي حاجات صحّية ما بتستغناش عنها وزي كده routine آآ صحّي آآ وأنت مقتنع بيه و وم ي و ومسستِمُه أنت اللي مسستِم نفسك. يعني <chuckles> مبس مبسوطة أوي إني اتكلمت معاك، وإن حكيت لي عن يومك وروتينك وبجد شكرًا.
بالضبط كده مضبوط يعني والله العفو أنا برضه مبسوط يعني بصراحة بالكلام معاكِ.
شكرًا، الع